Oye, fíjate que, no sé si si a ti te pase, o te haya pasado alguna vez que, pues, como que, mm, un poquito me llena como de estrés, ¿sabes?, porque porque soy como de estas personas que que tienden a ser como perfeccionistas, por así decirlo, o sea, soy de la idea de que, si voy a hacer algo es porque va a quedar perfecto, y si no lo y si no va a quedar perfecto, no hago nada, o ajá, <chuckles> sí, mejor nada, o sea, si sé que no va a quedar bien, o sea, una una idea que yo tengo, en mi cabeza, así que va a quedar así, exactamente así, pues, mejor no hago nada, ¿no?, y, pues, ¿sabes?, este tipo de, como de situaciones, pues, obvio, me ha llevado a, pues, uno que otro problema, ¿no?, a bloqueos, ¿no?, este, a como a esta llamada parálisis, ¿no?, porque, justamente, pues sí, o sea, mira, te cuento de, por ejemplo, el último proyecto que hice, que justamente era un, este, un regalo, ¿no?, como de cumpleaños para mi hermano. Pero fíjate y por eso te digo que es parálisis, porque ese regalo lo llevo haciendo desde diciembre, del año pasado. <laughs>
No lo haces. <laughs> Mejor no.
Y, pues, ya pasó un ratote, ¿no?, y justamente, o sea, sí sí lo empecé a hacer y ya que iba como que fo tomando forma, o sea, es que era un circuito eléctrico, eh, pegado a un cuadro de Naruto, que a él como que le encanta Naruto. Entonces, este, yo se lo iba a pegar atrás y, digo, hasta ahí todo bien, ¿no?, suela suena sencillo, pero yo lo que quería hacerle era ponerle un micrófono y otro como, ay, no me acuerdo exactamente de las piezas estas de electrónica porque, pues, evidentemente no soy un experto. <chuckles> Solamente como que dije: "Lo voy a hacer, y y va a quedar bien, ¿no? Y se lo voy a regalar y" exactamente. Y, pues, dije: "Okey, va". Hago el el regalo, y empecé a comprar, te digo, el cuadro, compré, este, hasta unas como estas, ¿cómo se llaman? Como, no sé, si co las las conozcas tú como Chaquiras, estas de colores que que se le pegan a las Ándale, pues, esas cositas. Entonces, para adornarlo un poquito más, ¿no? Y luego, te digo, compré como esta luz led, eh, en tira para pegársela atrás, ponerle, pues, esta serie de cositas, este, de electrónica para que, justamente, reaccionara a la voz o al sonido, ¿no?, es de esas lucecitas que prenden al ritmo de la música.
Sí, claro. Ah, como caiga, <chuckles> perfe Sí, sí. Sí las conozco. sí. Ah, okey.
Entonces, mientras más le subes, pues, más suen más, este, prende, ¿no?, al ritmo. Y mientras si le vas bajando, pues, menos, y sigue prendiendo el ritmo de la música, ¿no? Entonces dije: "Mm, se me hace un un regalo bastante, pues, mm, creativo, ¿no?, este, lindo, ¿no?, este, aparte, pues, bastante personalizado, <chuckles> ¿no? Entonces, este, pues, te digo, empecé a hacerlo, y y sí quedó, pero no quedó como yo lo tenía visualizado, ¿sabes?, o sea, le faltó como sensibilidad al micrófono o algo, ¿no?, alguna resistencia, a lo mejor, no conecté bien, am, no sé, algo, algo ahí falló que, como que no, no me terminó de encantar. Entonces, pues, hasta la fecha, no se lo he regalado. Y te digo que llevo con eso <chuckles> desde el diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, ju justamente ya está muy a otro mes de que vuelva, otra vez, su cumpleaños, <chuckles> ¿no? Sigo sin poder regalárselo, ¿no? Entonces es como que bien sí, bien extraño.
Okey. Okey. Vaya. Sigues con lo mismo. O sea, es un perfeccionismo que, realmente, sí te está deteniendo de completar, ¿no?, o quizás de de de crear n nuevas, este, ideas, eh, tú, eh, me gustaría preguntarte, ¿te ha pasado esto? Eh, o dónde consideras que comenzó esto, o sea, eh eh, tienes hubo alguna situación que te hiciera, eh, pues, tener este tipo de de de a de actitudes, de querer perfeccionar todo, o sea, ¿a algo te te sucedió que que comenz que detonó esto, o qué consideras tú que fue el inicio de esto?
Exacto. Mm. ¿Sabes? Es es curioso que lo preguntes, porque puede ser que sí. Mm, ahorita justamente me acabas de hacer como recordar, eh, pues, un poquito mi infancia, ¿no? <chuckles> Y pues, a lo mejor sí me echo ahí un chapuzón, y empiezo como a a a indagar así en los archivos más reconditos de mi memoria. A lo mejor sí sale algo, ¿sabes? Y yo creo que tiene que ver mucho con pues sí, yo creo que ambos, ¿no? Mi papá y mi mamá, porque, justamente, mi mamá como que siempre tenía la expectativa muy alta en mí, y pues, yo no quería fallarle, ¿sabes? Y mi papá era como de que es que lo tienes que hacer así porque tiene que y porque así funciona.
Claro. O sea, te pusieron estándares muy al muy altos, ¿no?, desde desde pequeño.
Ajá. Sí, justamente, entonces, pues, también, sabes, te meten esa presión de al ser el el hermano mayor como que: "¡Ah! tú tienes que ser el ejemplo, y tienes que hacer todo bien", y pues, cuando no sale algo bien, uf, ahí vienen las represalias, ¿no? Entonces, sí, como que me acostumbré a a querer hacerlo todo bien y a la primera, ¿sabes? Y cuando no sale bien, y a la primera. O sea, últimamente sí, ya no, como que obvio. He he aprendido a, pues, a manejar un poquito de esto, ¿no? Y si no sale. Pues, bien, pues, no pasa nada. se puede mejorar y cosas así, pero sí me sí me pega mucho. Tal vez en el ego, tal vez, <chuckles> no sé, cómo decirlo, de que si no sale la primera, pues, ¿sabes?, no es como que me frustre, pero como que le pierdo interés. Y pues ya lo dejo ahí abandonado, y pues, ya no no no me da por si querer seguirle, ¿sabes? A menos que como que tengo, ya sabes, otro chispazo ahí de de de energía, y motivación de decir: "A ver, pues tiene que quedar, ¿no?". Y le empiezo a investigar un poquito más, y empiezo a a juntar otra vez las piezas, y empiezo como a a justo perfeccionarlo, ¿no?, pero
Totalmente.
a veces no lo hago, porque, justamente, si vuelvo a retomar algo que no salió así, y no vuelve a salir. ¿Sabes cómo? O sea, si no vuelve a salir, sabes, que sería como que un golpe muy feo. O sea, no sé, me haría sentir como como raro, ¿sabes?
Okey, sí, fíjate que, lo entiendo totalmente y me pongo en tu lugar, porque, pues, yo también soy el hermano mayor, entonces, si es complicado de pequeños, pues, nos ponen, este, estándares altos, ¿no?, que tenemos que tener buenas notas, todo tiene que ser perfecto. Eh, me gustaría, eh, pues, quizás recomendarte un poco, hay hay grupos de apoyo, tú sabes, ¿no?, este, algún círculo de personas que también pasen por lo mismo, y y al compartir entre ustedes las ideas, pues, también podría ser, eh, benéfico, pues, desahogarse también, ¿no?, a veces, eh, obviamente no descarto una ayuda profesional, ¿no?, porque, pues, son, este, hábitos que a la larga, pues, eh, pueden ser negativos, ¿no?
Okey. Exacto. Ajá. Okey. Okey. Ajá. Okey. Claro, sí, sí, sí.
Em, yo, ah eh, consideraría que estaría bien ayuda profesional, ¿tú crees que estaría bien?
Fíjate que, no lo había pensado, ¿sabes?, eh he recibido ayuda profesional por otros aspectos, pero fíjate que, eso así como tal, para tratar así, este, como tal vez porque sí, digo, ti tiene mucho que ver, tal vez, un poquito con la procrastinación, ¿no?, porque a lo mejor, este, justamente, como no quiero empezar algo o o no quiero terminar algo por miedo a que a que no salga como yo quiero, pues, lo como que, lo voy postergando, ¿sabes?, y sí, es cierto, no no no no lo había visto de esa manera, ¿sabes?, de ir con, a lo mejor, un psicólogo, ¿no?, que me más o menos ahí me me ayude como a escarbar un poquito, a a saber qué está pasando, ¿sabes?, oye, sí, tienes mucha razón, no sé.
Pues sí, siento que eso sería lo ideal, em, le pasa a muchas personas, ¿no? También me pasa a mí. Nos pasa a varias personas en muchos ámbitos, ¿no? También en el tema, pues, eh, de las actividades escolares, en el trabajo, también es es más desgastante, porque pues tú sabes, ¿no? Que ahorita hay mucha competitividad y eso también genera estrés en todos, ¿no? Así que nos genera esos hábitos un poquito más, más negativos, eh, me gustaría también, eh, preguntarte. ¿Cómo crees que te ayudaría el eliminar estos hábitos? ¿Crees que eliminando estos hábitos del del del perfeccionismo podrías, eh, avanzar con nuevos con nuevos proyectos, con nuevas nuevas metas?
Okey. Claro. Uy, sí. Ajá. Sí, exactamente. Ajá. Ujú. Sí, fíjate que a lo mejor sí. O sea, porque, justamente, como que yo así en un trabajo así interno, pues, he tratado como de trabajarlo, ¿sabes?, eh, pero sí, por ejemplo, no sé, tengo así c A mí me gusta mucho escribir, ¿no? Y entonces, este pues, escribo, pues ¿Mande?
Okey. No, hombre. Sí, eso es es, este, igual también. O sea, algo de que l l l quieres tener el per el perfeccionismo en eso, ¿no? Más que nada.
Mm. Exactamente. Sí, justamente. Y por ejemplo, ahí, digo, ahí están un poquito más peleados, <laughs> porque suelo como que escribir así como cosas a veces random, equis, eh, a veces la lista del súper, no sé, pero tengo como esa esa esa como disciplina, ¿tal vez?, de hábito, ¿no? De querer escribir diario, y aunque no tenga nada que escribir, pues, voy a mi libreta y pongo hoy a 27 de noviembre, pues, no me dio ganas de escribir punto, y ya. Me voy al siguiente día, a lo mejor el siguiente día, pues, escribo un poquito más, ¿no? Y cuando pasa así, pues sí, como que a veces escribo poemas. A veces escribo pensamientos, cosas así, pero a veces llego al punto de que me quedo a la mitad, o sea, cuando no lo acabo, no lo acabo, así ya ni siquiera bien o mal. O sea, ya es así como que he aprendido un poquito a a no ser tan tan exigente, ¿tal vez? <chuckles> Entonces ya digo: "Ah, bueno, ya lo acabé". No sé si bien o mal. A mí me gusta, ¿no?, eh, pero hay algunas cosas, no sé, por ejemplo, cuando estoy escribiendo acerca de no sé, por ejemplo, una chica, ¿no? Quiero como que quede así bien, perfecto y así, como que a veces me quedo a la mitad y digo: "¡oh!, es que ya no sé cómo cerrarlo". Y entonces pues así lo dejo, ¿no? Para cuando me llegue otra vez como la inspiración, y pues me paso a otro otro proyecto, ¿sabes? Y así estoy escribiendo, estoy escribiendo no sé sobre las nubes o el cielo, ¿no?, lo bonito que es, o o qué tan triste se ve cuando está lloviendo. Yo qué sé. Algo así, y lo dejo así a la mitad, y me quedo como de ¡oh!
Claro.
Ya no sé cómo seguirle. Entonces como que raro, porque después de eso que digo: "bueno, pues ya que fluya" y lo lo lo dejo por ahí descansar un ratito como que me regresa otra vez un poquito la la necedad de de irme al otro que dejé pendiente y acabarlo, y por lo regular suele acabar bien, pero sí como que me pasa eso. Y si sabes si lo pudiera eliminar, pues, a lo mejor, pues, podría acabar en más escritos, y tal vez sin estar estar peleando conmigo mismo. ¿Sabes cómo?
Okey. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Fíjate que también lo que podrías hacer, es es opcional, vaya, es que uses también límites de tiempo, o reglas que te eviten, quizás, divagar mucho con el tema de de de del perfeccionismo, ¿no?, es decir, tratar de simplificar, eh por ejemplo, el pro un proyecto que estás haciendo, que le estás poniendo mucho empeño, y darte un tiempo después, un break, ¿no? Eh a veces a veces el el lo imperfecto también es es bonito, ¿no?, no, no en todas las situaciones, ¿no?, pero, por ejemplo, en el arte, este, obviamente en un tema financiero, no, <chuckles> eso no, evidentemente no, pero tratar de no saturarte tanto de de los estándares que hay actualmente en muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso sería bastante padre que lo pudieras intentar.
Sí, claro. Ah. Claro. Ujú. Ujú. Ah, claro. Claro. Sí, sí, sí. <chuckles> No, claro. <chuckles> Oye, sí, estaría perfecto, ¿sabes?, de hecho, am, no eres la primera persona que me recomienda eso como del tiempo, que, justamente, ahora que me lo dices si lo voy a poner todavía más así como, en mi cabeza, porque luego se me olvida, ¿no?, no es no es, porque no los escuche, sino, porque, pues, ya, luego estoy divagando, pero oye, qué qué buen tip, ¿sabes? Sí voy a poner ahí como una alarma para, pues, justo empezar a hacer todo esto. Oye, muchas gracias, eh, por los tips y por tu manera de comprensión, y y a y hablar.
Sí. Claro que sí. Muchas gracias, eh, cuídate. Suerte.
Gracias.